Ciao! Io vorrei chiederti: mi racconti di un libro che ti ha aperto gli occhi?
Guarda, ehm, ce ne sono veramente tanti, però quello che mi è venuto subito in mente è "Atomic Habits" o credo Abitudini Atomiche sia in italiano, però io l'ho le l'ho letto in inglese, quindi non ne sono sicuro, comunque "Atomic Habits" di James Clear. È un libro sulle abitudini, e sull'effetto del del creare delle abitudini che mi ha mi ha totalmente svoltato l'esistenza, davvero. <chuckles>
Okay. Mh-mh. Mh, oh wow! Mhmm, e e quando l'hai letto per la prima volta questo libro? Magari eri in una fase della tua vita particolare, ti ricordi un po' dove ti trovavi? Dov quando l'hai letto, ecco.
Assolutamente! L'ho letto, ehm, 3 anni fa, quindi appena finito il diploma, appena finito il liceo. Ehm, appunto essendo il, mhmm, periodo della mia vita in cui dovevo, come dire, <chuckles> lanciarmi sul mondo vero, uscire un po' dalla, mhmm, dalla bolla in cui ero sempre stato sin da piccolo, ho sempre cercato di migliorarmi e sono diventato molto appassionato dei libri di crescita personale. E quindi ricordo ni nitidamente di averlo iniziato a leggere poco dopo la fine del liceo o comunque si, s mhmm, stiamo parlan 1 mese dopo, 2 mesi dopo comunque.
Mh-mh. Okay. Okay, okay. E, mhmm, fa parte per te di una serie di libri che che hai letto e che continui a leggere sulla crescita personale, o si è trattato magari di un caso isolato?
No, in realtà mi ha pro è stato proprio il il libro che mi ha fatto avvicinare a questo tema, perché comunque, ehm, non sono mai stato un grande lettore, soprattutto crescendo. Però dopo aver letto quel libro ho iniziato proprio ad appassionarmi della tematica della crescita personale, di come migliorarsi in qualsiasi ambito della vita. E questo libro ne ne fornisce veramente tanti di esempi utili e poi mi ha portato a a spaziare molto anche con altre letture che si concentrassero magari di più su studio, ehm, imparare cose oppure, mhmm, uhm, piano economico, piano finanziario della propria vita. Comunque ce ne sono veramente tanti.
Okay. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay, quindi è stato un po' un apripista per te, a questo genere.
Totalmente, totalmente, perché, ehm, la cosa molto bella di questo libro è che è molto generico, cioè le sue le sue regole, le le cose che ti insegna sono veramente applicabili a qualsiasi ambito della vita, perché per l'appunto parla di abitudini e di come le abitudini influi mhmm, poi vadano a influenzare il miglioramento, che sia miglioramento lavorativo, miglioramento relazionale, miglioramento sportivo. Quindi veramente, essendo così tanto generale, quindi potendo applicarsi a praticamente ogni ambito della vita, è stato, mhmm, veramente importante.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. Okay, quindi per te è stata un po' una lettura in illuminante, diciamo così. Ma, mhmm, questo libro ti ha cambiato, tu percepisci concretamente, oppure magari solo a livello, sai, mentale, ti ha dato una predisposizione diversa nell'affrontare le situazioni?
Guarda, io sono dell'idea che leggere un libro, se poi effettivamente le tue azioni non cambiano dopo averlo letto, è totalmente inutile. Cioè, nel senso, molto spesso si ha la percezione che leggere un libro ti migliori come persona, magari anche semplicemente perché sei più acculturato, per carità. Però io trovo che soprattutto questi libri di crescita personale, che sono molto pratici, molto tecnici, quindi non è che ti debbano intrattenere, ma hanno proprio un ruolo di cambiamento, io credo che se non c'è un effettivo cambiamento nelle azioni in seguito alla lettura di uno di questi libri, beh, il libro ha fallito, perlomeno con te. E quindi, sì, mi ha cambiato proprio a livello di azione, nel senso che prima ero una persona tendenzialmente incline a pensare che il talento o comunque, mhmm, il fato, il destino, mettiamola così, quindi una serie di conseguenze, ehm, fortunate o comunque ben definite, ehm, portassero a determinati risultati, mentre ora invece mi rendo conto che non è così. Per esempio mi mi viene molto semplice fare l'esempio degli sportivi: quando uno sportivo arriva ai massimi livelli e ottiene dei guadagni spropositati magari si si va sempre a parlare di talento, della fortuna fisica, che in alcuni casi, per carità, per un giocatore di basket essere alto 2 metri e 10 è una fortuna senz'altro, però d'altro canto non si nota mai tutto il sottobosco di anni e anni di allenamento, anni di attenzione ai minimi e dettagli, ai minimi errori, anni di studio, anni di fatiche e, mhmm, ha proprio cambiato totalmente la mia percezione di questa cosa qua.
Mh-mh. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Sì. Mh-mh. <chuckles> <sniffs> Okay. Mh-mh. Certo. <chuckles> <sniffs> Okay, e e quindi, tu, ehm, concretamente pensi che nelle azioni di ogni giorno mettere in pratica ciò che hai appreso e ciò che hai letto in questo libro ti abbia cambiato.
Totalmente, totalmente, perché, mhmm, per l'appunto vedere il ehm, il cambiamento che ehm, a per l'appunto il cambiamento positivo ovviamente, vederlo non come una cosa che avviene dal giorno alla notte, ma che avviene con tanto tempo, tanto lavoro e tanta ripetizione, perché è questo che spesso le persone non notano, mi ha totalmente svoltato. Anche perché mi ha fatto proprio capire la differenza tra le abitudini positive e negative, perché solitamente il hanno proprio gli effetti contrari. Cioè, le abitudini negative, pensiamo per esempio al fumare, danno degli effetti, ehm, che non sono subito visibili, che però sono tendenzialmente negativi e invece danno una una ricompensa subito, immediatamente, che è il piacere. Il fumo, per esempio una persona mentre fuma, ehm, non non ha immediatamente dei dolori o delle cose che gli s gli segnalano di smettere, ma poi purtroppo nel lungo termine il gli verrà presentato il conto, no, invece le abitudini positive sono l'esatto opposto, quindi nel breve termine non succede assolutamente nulla, non si ha piacere, anzi molto spesso si si fatica, c'è dolore, ma nel lungo termine poi ci arriverà un grosso cambiamento che non non viene dal giorno alla notte, ma viene proprio per la ripetizione costante di quell'abitudine.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh. Mh-mh. Beh, ehm, questo è molto interessante anche perché, ehm, quello dei manuali di auto-aiuto è una tradizione che sembra recente, ma in realtà è abbastanza antica perché, ehm, nasce con Benjamin Franklin, no, il suo diario di auto-aiuto. Quindi diciamo che è proprio una tradizione americanissima, no, quella dei di questo genere di manuali che poi è arrivata anche un po' in tutto il resto del mondo. Ma, mhmm, tu mi pare di capire sei un fan di questo genere. Ma pensi ci sia, mhmm, un po' un'esa u un'esagerazione anche nell'affidarsi a questi manuali da parte di qualcuno che, ehm, li vede un po' come un credo quasi religioso?
Ah. Mh, interessante. Totalmente, totalmente, nel senso che secondo me ehm, chiaramente io sono sempre dell'idea che dipende molto dall'utilizzo che se ne fa di certi mezzi, quindi chiaramente ci sono libri di un c di un certo spessore e libri che invece non lo sono, quindi non si può parlare di libri, ehm, di crescita personale come se fossero tutti illuminanti, come se fossero tutti il la grande salvezza. Non è assolutamente così. Ci sono libri di maggior valore e di minor valore, questo assolutamente, e soprattutto, come ti dicevo prima, la sostanziale differenza non la fa la lettura in sé per sé, ma la fa le azioni o comunque gli atteggiamenti che si imparano dal libro. Quindi io so io trovo che molte persone che sono proprio fissate con il mondo dei dei libri di crescita personale o di auto-aiuto di questo tipo rischino di diventare, mhmm, intrattenuti da questi libri, che è la cosa peggiore che si può fare, perché si legge, mhmm: “Ah, ok, quindi posso posso utilizzare questa cosa, posso fare quest'altra cosa per migliorare la mia vita, fantastico.” Ma alla fine non si compie mai l'azione, ma diventa solo un mezzo per intrattenersi, no, e quindi leggere un libro di auto-aiuto per intrattenersi è, mhmm, veramente inutile, perché non è quella la funzionalità. E quindi sì, assolutamente, chi non ha un forte desiderio di agire, quindi non ha un bias verso l'azione, per mettere proprio in pratica ciò che leggi in quei libri, purtroppo rischia di diventare semplicemente intrattenimento fine a sé stesso.
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. È forse anche un po', uhm, un problema di chi, uhm, ha qualche diciamo, un problema a mettere in pratica, mhmm, non solo l'azione, ma proprio a formare una propria personalità, no, nel senso, magari è più facile leggere: “Dovrei fare questo, dovrei fare questo e quest'altro.” Piuttosto che mettersi effettivamente d'impegno e dire: “No, questa cosa dipende da me, non ci deve essere qualcuno a dirmi di far così o no.”
Guarda, sono d'accordissimo, ehm, soprattutto per quanto riguarda, mhmm, magari imparare in questioni, diciamo, di lavoro creativo, di cose di questo tipo, è una cosa che su cui mi interrogo spesso. Cioè, ehm, ci ci riflettevo ultimamente quando ho notato nella mia zona dei corsi di scrittura, quindi dei corsi anche abbastanza onerosi a livello economico, ehm, che appunto si prefissavano di insegnarti a scrivere. E per quanto non ci trovi niente di male, quindi un corso, come un libro di auto-aiuto, come un video introduttivo, ti possano effettivamente dare degli strumenti in più, io ehm, è mi è nitidamente comparsa in testa questa quest'idea che era: "Ma i grandi i grandi scrittori, no, e le persone che quindi sono diventate veramente famose o comunque hanno creato dei libri che hanno influenzato generazioni hanno frequentato dei corsi di scrittura?” E la mi la risposta è stata no, quindi chiaramente non può essere quella la differenza. Chiaramente gli scrittori hanno dovuto leggere, leggere, leggere, leggere tantissimo fino a imparare tanto semplicemente consumando contenuto su contenuto e questa cosa è una paura che ho, perché al giorno d'oggi, essendoci corsi e libri su qualsiasi cosa, l'impressione è quella che la persona media voglia farsi prendere per mano, no, come un bambino smarrito che ha il desiderio semplicemente di ritrovare la strada e spera fortemente in questa mano salvifica che lo porti poi verso una direzione chiara, e purtroppo questa mano non c'è. Bisogna un po' trovarla da soli la propria direzione, bisogna un po', ehm, fare fare in autonomia, sbagliando anche in un sacco di cose, perché non esiste un singolo corso o una singola cosa che ti darà accesso a diventare ciò che ciò che vuoi, chiaramente.
Mh. Mh-mh. Mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. <sniffs> Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Sì. <chuckles> <sniffs> Mh-mh. Mh-mh. Assolutamente. Anche perché, soprattutto in questo caso specifico, stiamo parlando proprio di stare al mondo, no, quindi non credo esista qualcuno che ti possa effettivamente insegnare a stare al mondo, a vivere. Quindi <chuckles> per quanto un corso possa essere costoso. E dimmi un po', questo libro di cui parlavi tu lo consiglieresti, quindi? Perché mi pare di capire che, mhmm, a ne hai u un parere molto alto e positivo. Lo consiglieresti a chi, e perché?
Certo. <chuckles> Infatti, infatti. Allora guarda, innanzitutto sì, ne ho un parere super positivo, perché innanzitutto è un libro molto pratico, quindi non non si limita semplicemente a spiegare teoricamente quali sono i meccanismi che portano l'essere umano a compiere determinati atti, nonostante lo faccia, non non fa solo questo, però. Quindi a spiegarti come mai, ehm, ci viene molto più facile mangiare un hamburger piuttosto che un cibo sano semplicemente perché l'hamburger è uno stimolo supernormale, quindi è un insieme di zuccheri, grassi e di cose che i nostri antenati reputavano di grandissimo valore, perché ovviamente in contesto di scarsità di cibo, ehm, un insieme di zuccheri e grassi sono super valorizzabili, ehm, e quindi il nostro cervello, che è rimasto quello dei nostri antenati, continua a ce a cercare quel tipo di cose lì. Quindi c'è un lato teorico che è super affascinante, ma d'altro canto non si limita a quello, ma si limita molto alle applicazioni pratiche per riuscire a a togliere le brutte abitudini e invece a prenderne di nuove, ehm, di buone abitudini. E quindi sicuramente consiglierei questo libro a chi magari ha una cattiva abitudine che vuole vuole togliersi. Ho fatto per esempio prima l'esempio del vizio del fumo, può essere l'alcol, può essere la procrastinazione che è un grandissimo vizio, può essere il distrarsi continuamente nell'era di oggi. Quindi chiunque voglia togliersi qualche vizio è è un libro veramente interessante che fornisce spunti pratici su come fare effettivamente e anche a chi ha un interesse, mhmm, magari molto mhmm, molto grande nei confronti del perseguire una carriera lavorativa, del perseguire una carriera sportiva e quindi ha bisogno proprio di un imparare costantemente, di un auto-miglioramento costante, me anche in quel caso questo libro fornisce proprio gli strumenti adeguati per queste necessità.
Mh. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Okay. Okay. Okay. E tu pensi che, nel momento in cui ci si approcci a questo genere di di libro, sia necessario comunque mantenere, mhmm, una mente un po' distaccata, no, nel senso, leggere sì con apertura, ehm, e a e cercare di di prendere quello che questo libro ti può trasmettere, ma nello stesso tempo restare un attimo distaccati e e pensare a quelle che magari sono le cose che possono funzionare proprio per te, nel tuo reale ambiente, non so, di di lavoro, di vita, eccetera, eccetera?
Totalmente, totalmente, come ti dicevo prima, il il, mhmm, diciamo, prendere tutto per oro colato, il cercare l'affidarsi totalmente a una risorsa per per qualsiasi cosa, che sia la vita di tutti i giorni, che sia lavoro, relazioni, è sempre sbagliato, perché chiaramente poi la nostra vita la viviamo noi e quindi applicare ma proprio da manuale le cose imparate ovviamente non non è la strada giusta. Non esiste la ricetta segreta per ottenere qualcosa, quindi sempre per quanto un libro possa contenere degli spunti fondamentali, possa contenere un sacco di cose interessanti, l bisogna sempre essere critici, bisogna sempre contestare il libro che si legge. Quindi, nonostante io ne parli molto bene, s ho sempre mantenuto un approccio critico, quindi: “Ma questa cosa che sta dicendo è effettivamente vera? Andiamo a controllare, andiamo a verificare le fonti, andiamo un po' a a scavare nel profondo." E quindi sì, è è assolutamente necessaria una un approccio di questo tipo.
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Sì. Sì, infatti. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay, sì, una mente comunque sempre sveglia, diciamo, e critica anche nei confronti di di quello che tu stai leggendo, per quanto possa essere effettivamente affidabile, no?
Totalmente, totalmente, perché come dicevo prima poi rischia o diventare intrattenimento da una parte, quindi diventare: “Ah, quello, sto leggendo come se fosse un romanzo, no, perché mi dice tante cose, mi intrattiene e quindi è inutile.” Oppure d'altro canto può diventare proprio un mhmm, <tsk> una ricerca spasmodica di un di una via perfetta, quindi: “Ah, adesso leggendo questo libro avrò la ricetta magica per diventare ricco, ottenere i miei obiettivi.” E quindi non è sì, in g in entrambi questi casi si fa un uso sbagliato del libro, che n può essere comunque di valore.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. È smodato, certo. Mh-mh. Beh, ti ringrazio perché sono degli spunti molto interessanti, quelli che mi hai fornito.
<chuckles> Guarda, di nulla, è stata veramente una bellissima chiacchierata e semplicemente riparlandone mi sono reso conto di tantissime cose riguardo all'uso che si fa di questo tipo di libri, quindi grazie mille a te.